Iya sih, setuju banget
Mhm, itu mungkin di lebih bagus ya mungkin daripada olahraga, kalau olahraga kan ya kita mungkin ketemu orang yang di tempat-tempat tertentu aja gitu kan. Wilayah-wilayah yang emang deket-deket, gitu. Mhm, bener.
Mhm. Iya iya. Mhm. Oh, iya, Masnya kalo main game tuh suka yang genre apa nih? Mungkin FPS atau e m kayak strategi gitu, MMORPG, gitu?
Hmm. Mmm? Hmm. Kalau sekarang sih masih FPS sama paling yang game ini ya, game story gitu, game story. Game cerita, game story. Itu sih, kalau Mas, gimana tuh?
Mhm. Heeh heeh. Oh, iya iya iya. Oke. Aku main game mungkin lebih ke kayak, ya story sih. Kalau FPS aku udah ninggalin mungkin, mmm, 1/2 tahun ini sih, Mas, ya, enggak enggak lama banget. Karena mungkin kerjaan juga ya, Mas, sekarang sudah jarang, gitu, pegang komputer. Terus juga kalau pas, eee, lagi capek banget itu nge-game paling kayak yang, apa ya, Stardew Value, eh, Stardew Value Valley? <chuckles> Iya. Nah, itu yang pokoknya yang relaksasi, gitu sih. <chuckles>
Story ya? Hmm. Oke. Bener bener. Mhm. Mhm. Tau tau tau tau tau tau. Keren juga tuh. Mmm. Ya ya, yang bi apa ya, game-game santai lah ya. Santai, enjoy enjoy aja, gitu. Mhm, seru sih seru sih itu.
Iya. Yap. Mmm.
Hmm. Kalau Mas nih, saya mau nanya nih, ada gak sih tantangan yang Mas kaya pernah hadapin gitu? Waktu ek waktu main game nih, atau gak waktu berolahraga gitu, ada ga sih?
Iya iya. Mhm mhm. Iya iya. Ada banget sih, Mas. Kayak gini nih, eee, semisal kita kan biasanya olahraga nih, terus lagi kita dihadapkan dengan situasi lagi males banget seumpama, nah, itu pengennya nge-game padahal kebutuhan kita tuh harus olahraga, gitu loh. Kemarin misal kita udah libur olahraga, nah, itu tuh kadang, waduh, memilih antara game sama olahraga itu kayak males banget, pengennya main game mulu. Itu sih, kalau aku tantangannya i
Hmm. Hmm. Bener, nah, ah. Benar benar benar. Karena kan kalau heeh, benar benar sih, benar benar. Karena kalau olahraga kan mungkin, apa ya, lebih capek ya mungkin ya, di eh, lebih capek ya, badannya gitu, kerasa banget gitu nafasnya jadi, apa, berat mungkin, badan jadi lemes, gitu kan.
Mhm. <laughs> Iya. Iya iya.

Mmm, pace-nya berapa tuh? Pace-nya tuh.
<chuckles> Ah, nggak nggak nggak kencang-kencang banget Mas, yang penting lari. Paling delapan sembilan gitu mah. Ya yang penting keluar Heeh. Yang penting keluar keringat. <chuckles>
Yang penting lari. Hmm, yang penting stabil ya, yang penting mhm. Bener bener. Yang penting stabil dan juga, apa namanya, konsisten aja yang penting mah. Kalau kalau mau ada hasil ya kan, penting konsisten dan stabil aja kita ngelakuin secara rutin, itu.
Iya. Mhm. Iya, bener sekali. Iya. Iya. Ya eh. Ya kayaknya enggak harus apa ya, kita enggak harus pilih salah satu ya, game dan olahraga tuh sama-sama sehat kan, eee, tergantung kita ngejalaninnya, ya kuncinya seimbang aja. <chuckles> Heeh heeh.
Mhm. Bener bener. Benar. Benar, dan bisa juga atur waktunya, dan atur emosinya juga tuh. <chuckles> Apalagi kalau main game.
Yap, bener sekali. Iya. Iya sih. Ya, makasih banyak ya Mas ya, buat apa ya, referensinya juga, bi biar nambah wawasan juga, makasih banyak.
Iya iya. Iya, terima kasih banyak. Bener bener. Terima kasih banyak. Selamat malam.